Então me conta, quais truques digitais você usa para evitar procrastinar?
Então. Tem alguns que eu uso. Eu acho que o principal seria colocar sempre um um tempo pra pra pra depois, eu poder, eh, continuar a estudar, certo. Que às vezes eu tô "Ah, meu Deus, eu não quero voltar a estudar. Ou não quero, ah, não quero ir trabalhar ou fazer outra coisa" Aham. <chuckles> Aí, o que eu faço? Eu sempre peço pra Alexa ou outro ou o meu celular mesmo. Eu coloco o timer no celular. Aí, eu sempre defino um timer de 10 a 15 minutos pra quando acabar o timer "ok, acabou o timer. Agora, eu posso ir lá". Aham.
Hum. Aí, bate aquela preguiça, né? Então. Ah. Agora tem Mãos às obras de volta. Ah então é é você usa a Alexa Você diria que a Alexa é a tua principal ferramenta digital?
N Pra pra procrastinação?
Sim.
Eh, eu diria que sim. Aham. Porque eu deixo a minha Alexa lá na sala e, a maioria das vezes que eu que eu que eu quero descansar um pouquinho, eu fico lá na sala. Então, eu sempre que que eu tô lá na sala, aí eu eu falo: "Poxa, eu tenho que ir, eu tenho que estudar". Eu sempre falo: "Oh, Alexa, define o timer de cinco" Aham. Define o timer de de se de 10 de minutos. Aí, define lá. E quando acaba, eu volto a estudar ou trabalhar.
Uhum. Aquele conflito interno, né? <chuckles> Ok. E co e o e outro tipo de procrastinação, tipo por limpar a casa? Ter que sair para comprar alguma coisa que você precisa? Você tem problemas, assim?
Hum. Às vezes. Eu sou eu sou uma pessoa que eu consigo, eh, assim, eh, que que se eu tenho alguma coisa pra fazer bem de manhã, eu consigo levantar da cama de boa e fazer alguma coisa. Mas realmente, às vezes às vezes eu acho que é normal, né ter aquele aquele "Meu Deus, Eu não quero fazer aquilo. Eu quero descansar. Não quer eu não tô com vontade, né?" <laughs> Então, eu diria que, às vezes, eu eu eu sou assim.
Aham. Ah. Claro. Então, olha só. Por exemplo, hã, da mesma forma que as a as ferramentas modernas digitais ajudam, também são uma distração. Por exemplo, <sniffs> eu às vezes me distraio muito com vídeo do YouTube, assim. aqueles vídeos lá bem rapidinho de 5 segundos de tipo de 5 minutos. Só que aí acumula um, acumula outro. Você tem também algum tipo de distração com a tecnologia moderna também que tá, eh, ajuda a procrastinar, ou seja, a distração te ajuda a procrastinar?
Hum. Ah. Sim, eu sei o que você viu. Aham. Pois é. Aham. Nossa. E eu tenho tenho oh. Eh, quando, às vezes, eu estou estudando, eu sempre deixo o meu celular do lado e às vezes eu tenho que ter a a atenção, né porque, às vezes, a minha família pode ligar. Meus amigos podem ligar. Alguma emergência, né. Então, infelizmente, eu tenho que deixar o modo, eh, de notificação. E, às vezes, aparece uma notificação e e meio que me atrapalha, né. Então, veio uma notificação, vamos supor da Amazon ou, eh, de um vídeo do YouTube mesmo e
Aham. Claro. Sim. Ah. Foco. Ou aquela notícia inédita, né de daí você
Hã. Exatamente. Aham. Exatamente. Então, realmente, às vezes, atrapalha, né. E e com isso, com essa notificação, eh, vai lá e vira uma bola de neve, né. Então, da notificação vai para o YouTube. Do YouTube vai pros vídeozinhos. Dos videozinhos, você fica lá. Então Ai, meu Deus.
Correto. Sim. Exatamente. <laughs> Eu posso me identificar com isso. <chuckles>
Hã. <laughs>
Eu já vivi isso, sim. É realmente é uma muita distração. E quantas a além da Alexa, que outras ferramentas externas que você recomenda para quem também está com problema de de as de realmente acelerar as tarefas do dia. Você tem alguma outra
É. É. Pois é complicado. Hum.
ferramenta que você recomenda?
Hum. Então, eu tenho. Tem uma que é, eu não sei se tem em todos os celulares, eu acho que tem aplicativo pra fazer isso, mas pelo menos o meu tem. O meu é um um Pixel da da Google. Então, eh, ele eles têm uma função que eles colocam, a gente pode definir um tempo que a gente quer no aplicativo, ou seja, às vezes eu não quero ficar tanto tempo assim no no Instagram ou no TikTok ou outro aplicativo, assim. Então, o que que eu faço? No Pixel, ele tem um um, hum, pra colocar o templo. Ou seja: "Ah, quanto tempo você quer ficar nesse aplicativo?". "Eu quero pelo menos, eh 30 minutos por dia", vamos supor.
Ok. Aham. Ah! Ah, que interessante. Sim. Aham. Sim. Correto. Ah, é um timer, né?
Isso, exatamente. Então, desses 30 minutos, se eu passar desses 30 minutos, eh, o o celular, ele bloqueia esse aplicativo e eu não posso acessar mais no dia e aham. Hum.
Olha que interessante, bem bolado, né. Porque às vezes a pessoa se distrai tanto com rede social, vídeo, né, que você acaba viajando. Tu fica aí na numa outra realidade. Você não tem noção do tempo, né, e aí quem tem essa ferramenta, você ah, você é é tirado da rede social. Muito bom realmente.
Aham. Isso. <laughs> Fica aham. Isso. Exatamente. Ele bloqueia, então, você não pode mais acessar o esse aplicativo durante o dia, né, depois que acaba, depois da meia-noite, ele ele reseta o timer. E, nossa, isso é é muito bom pra mim, que às vezes eu eu infelizmente eu passo mais de de 1 hora e 1 hora é realmente é o meu li li limi limite assim pelo dia, então o celular já bloqueia. Aí eu não consigo mais. <laughs> Hum.
Sim. Claro. Ah, sim. Vamos lá vamos lá. Vamos supor que você você tá fazendo lá um trabalho na universidade ou s ou no teu próprio emprego, que exige ficar online e dependendo do trabalho, exige que você use, eh, redes sociais ou de comunicação, tipo WhatsApp, ou de repente algo no Instagram que você tem que investigar, porque existe esse tipo de trabalho. Como é que você faz então pra, eh, balancear isso? O fato que você tem que e estar online para o trabalho e, ao mesmo tempo, você não vai se distrair estando online? Como é que você
Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Então, hã, eu evitaria de um jeito que, eh, nos celulares tem um um modo chamado modo f foco, né. E esse modo foco ele ele também bloqueia outros, eh, aplicativos. Então se vamos supor, eu eu realmente eu tenho alguma coisa no WhatsApp, eh, que é de trabalho e e eu tenho que prestar atenção, né, que às vezes, realmente é a minha família. Eh, pra pra não perder esse foco, eu eu, às vezes, eu coloco esse modo foco que é diferente desse outro modo que eu tinha falado antes, eh
Evita, aí. Olha! Certo. Sim. Sim. Claro.
Ele ele bloqueia outros aplicativos em vez do do WhatsApp. Então tá, vamos lá, eu coloquei esse modo foco, eh, e só tá indo pro WhatsApp. Aí se eu me distrair no WhatsApp pra pra eu pegar meu celular: "Ah, deixa eu ver, calma aí, apareceu alguma coisa". Não vai aparecer na na verdade nada, né, porque eu coloquei esse modo foco, então, não vai aparecer notificação de nenhum Instagram, nem de TikTok, só vai aparecer do WhatsApp. Então, isso pra eu uso isso pra pra caso Isso, exatamente, eu tenha que ficar online no WhatsApp e ao mesmo tempo eu tenho que estudar ou fazer alguma coisa importante. <chuckles>
Sim. Aham. Okay. Olha que interessante! Sim. Sim. É uma ajuda enorme, né? Sim, mas é é bem específico. Realmente, tô impressionado assim, você já dá pra ver que você é especialista em nesses app de procrastinação pelo jeito você tem experiência, então, da e você sabe usar tecnologias modernas. Eu tô impressionado.
Hum. <chuckles> <laughs> Ah! Exatamente, tem que tem que tem que experiência, né. Porque, ah, meu Deus! Eh, eu tô fazendo faculdade, ah, online, então, às vezes tem infelizmente pois é, tá vendo. Então, é realmente Aham.
Sim. Uhum. Ah. Ah! Olha só! Então aí, tá bem. Faculdade online. Então você você usa muito, você tem que tá lig você tem que tá online por Ah! Com razão que você é especialista, então, que você sabe os app, parabéns, hein?
Isso. <laughs> <laughs> Aham. Então, ah, obrigado! Mas, então hum.
E você teve que então, você teve muita dificuldade no começo, assim, que você com a tua a tua universidade? Ou ou você já dominava essas ferramentas pra pra evitar distração? Como é que era, no começo? Vamos lá!
Hum. Hum. Então, no começo realmente e era bem difícil pra mim, eu eu realmente, eu pegava o celular e ficava lá horas e: "Meu Deus do céu, eu teria que fazer esse essa tarefa e eu fiquei no celular". Eh, mesmo mesmo sem ser no college, mesmo na high school ou em outras, eh, outros tipos de de colégio, eh, sempre tinha isso também, né, eh, mas aham. Mas eu sempre tive esse jeito de: "Não. Calma aí, eu vou fazer alguma coisa pra pra pra meio que, eh", isso, exatamente, pra não fazer com que o meu cérebro, eh, fique muito viciado no celular. Então, eh, desde então, eu sempre isso, eh, mídia social, eu não sou tanto assim de ficar na mídia social. Eu, eh, exatamente, eh, TikTok, tinham me re u e me feito me fizeram já instalar TikTok, fazer uma conta e ficar um pouquinho viciado, mas depois eu consegui desinstalar. <chuckles> Eu me arrependi eu me arrependi. <laughs> Eu não gostei de TikTok, eu, eh, ficava horas lá e eu falei: "Não. Isso não tá certo". E e o conteúdo que que o TikTok mostra, eu não eu não gosto muito, então eu
Correto. Sim. É. Sim. OK. Sim, pois é. Ah, você sempre planejou, né. Você sempre Sim. Perfeito. Ah, é bom, isso ajuda, então, né. Sim. <giggles> Arrependeu assim, foi? Você se arrependeu? <giggles> OK. <giggles> Então É distrativo, no começo. Que bom que você tenha essa consciência então, já que que você não pode, eh, principalmente como estudante universitário, né. Que é o principal é o teu estudo pra você se formar. Você mencionou família, né, e lógico família é tudo, mas também de alguma forma, também pode ser um uma forma de distração famílias e amigos.
Isso. Uhum. Isso. Exatamente. Sim. Aham. Uhum. Sim, sim, sim.
Então, como é que você lida, assim, quando alguém te marca aí no WhatsApp e quer bater um papinho e você não tá com tempo pra isso, como é que é? Você é mais direto? Ou como é que você lida com isso?
Hum. Uhum. Então, eh, quando há alguma coisa bem importante, quando eu tô fazendo alguma coisa bem importante que eu não posso parar de jeito nenhum, eu quando se eu se eu recebo uma notificação do WhatsApp, eu não respondo. Eu não gosto desse tipo de pessoa que não responde, se eu vo fu e se eu vejo que a pessoa me mandou uma mensagem, eu respondo na hora, né, mas, eh, se se é alguma coisa que eu posso parar um pouquinho, eu falo: "Não, calma aí, eu tô tô ocupado, a gente pode falar depois?". Eh aham.
Claro, sim. Ah. Sim. Ah, sim, é bem difícil, né, tá sendo grosseiro por nada, né. Exatamente.
Isso, isso, exatamente. Eh, eu go eu gosto de ser assim com as pessoas no no WhatsApp ou, eh, Instagram. No Instagram, se alguém me mandar uma mensagem, eu não vou conseguir responder, eh, na hora porque eu eu eu eu tirei a notificação do meu Instagram. Então, pra poder ver o Instagram, eu tenho que entrar no Instagram pra pra ver se algu alguma pessoa me enviou notificação e e pois é, e antes, eh, isso fazia com que eu ficasse mais tempo no Instagram, mas com o tempo eu fu eu eu fui eh, meio que retirando esse tempo que eu ficava mais no Instagram.
Sim. Ah! Olha que legal! É realmente. Não É. Sim. Sim, correto. Você fez bem, inclusive o Instagram realmente não é aquela não é aquela ferramenta ou rede social que alguém, eh, vai te te dar uma notícia assim, algo urgente, né. O no caso é o WhatsApp. O WhatsApp que é o que realmente você recebe você diferencia então, o notificação de WhatsApp de familiares com relação às outras redes sociais? Tipo, o WhatsApp é o o que realmente pode ser algo importante?
<laughs> Hum. Uhum. Exatamente. Isso. Hum. Uhum. Ah, sim, diferencio. Então, eh, no WhatsApp é é realmente algo mais importante, eh, aconteceu alguma emergência, precisa de alguma coisa, precisa de de informação, né, minha família pedindo ou algum amigo mesmo, e Instagram, a maioria das pessoas, eles me mandam mais vídeo mesmo, é só vídeo, eh aham exatamente. Algumas pessoas eu tenho só que eu converso lá no Instagram, né, que não tem WhatsApp, não gosto de ati o WhatsApp, ou não tem o aplicativo normal de mensagem.
Ora. Sim. É distração, resumindo. Resumindo. Sério, tem gente que não usa o WhatsApp.
Exatamente, na verdade, isso é uma das principais razões pela qual eu tenho o Instagram, porque senão dele eu eu ia ficar, eu ia deletar também que é é hã?
Ah, mas é, você não acha que o WhatsApp é a ferramenta mais prática assim, bom, é é a opinião que eu tenho é o, e essas pessoas que não usam qual que é o motivo que elas, hum hum, não usam o WhatsApp?
Olha, eh, eu acho que brasileiro mais usa WhatsApp, né. <giggles> Então, eh, eu tenho alguns amigos americanos, alguns amigos, eh, ucranianos e e todo mundo tem um uma diferença em usar o tipo de aplicativo. Americanos, eles costumam mais usar realmente o Instagram ou o aplicativo comum do do celular Isso, exatamente, é algo cultural. E o ucraniano e eslávico, eles costumam mais usar o Telegram e eu não sabia disso antes também. E é, aham, é engraçado. Então eu tenho o Telegram pra interagir com os ucranianos, eh o Instagram pra interegir interagir com os americanos e e o WhatsApp pra interagir com a minha família e e os brasileiros, né.
Ah, sim, sim. Claro. E, é algo cultural, né? Telegram? Olha só que interessante. É. Sim. Não, você está tudo traçado, não realmente. Mas a quem está falando de de cultura, né. Realmente com relação a a a comunicação, não existe o povo mais comunicativo que o brasileiro e você deve sa
<laughs> Exa Hã. Aham. Isso, exatamente.
Então, por isso que o WhatsApp realmente é a ferramenta que, mais usada no Brasil. Você diria que então que é de todas as redes sociais é que você mais tem que tomar que você possível fonte de distração o WhatsApp, já que o, os teus amigos brasileiros são mais comunicativos por natureza. Você diria isso, então?
Hum. Hum, aham. Sim, eu acho que eu, sim, eu eu diria que o WhatsApp é um dos aplicativos que mais me me faz assim perder um pouquinho de tempo, às vezes, eh, meus amigos ficam falando, eh, por mais que agora tá todo mundo oi?
Ah, uhum. Sim. São brasileiros, então são os que ma mais vão falar, né?
Isso exatamente eh, por mais que que eu tenha chegado no nível, né, de amizade que tá todo mundo agora, eh, com faculdade, com trabalho, tá todo mundo mais mais quietinho e tal. Às vezes realmente tem aquele tempo que a gente começa a interagir mais e a se falar mais, né.
Sim. Ah. Hum. Sim, sim. Claro, claro, é então, mas é realmente é bom, que então eles estão na mesma situação que você, a maioria dos teus amigos. Eles também têm responsabilidades, uma faculdade, tem que estudar e tudo e formar
Uhum. Isso.
E então e com relação a essa coisa de esses vídeos de deep fake que também são bem distrativos, né? Como é que você evita, assim, se distrair com esses vídeos criados por inteligência artificial que rola muito em TikTok, assim, eh, Twitter.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
Como é que vocês evita essas distrações?
Então eu evito, eu sempre sempre quando aparece esses tipos de vídeo, eu assisto um ou dois, mas mas falo ah, cara que que coisa banal, sabe, <giggles> é criado por inteli eh, eu eu não gosto muito desse tipo, eh, alguns são realmente são muito engraçados, eu eu confesso, mas, eh ah tem alguns que meu Deus do céu, eu nã não não consigo, aí isso esse isso <giggles> esses tipos de vídeo já me me deixa, ah, não quero mais Instagram, não quero mais TikTok mesmo.
Uhum. Ah, ok, muito infantil. Hum. Ah, realmente. ,pô. Ok, então olha muito obrigado por pela conversa, legal saber teu ponto de vista e a gente tá se falando então.
Ai ai. Uhum. Eu eu que agradeço muito muito obrigado por por me escutar e, eu agradeço pela conversa. Foi muito legal sobre a interação de TikTok, e o Instagram e meus pontos de vista, né. Boa tarde. Tchau, tchau.
Ok, então boa tarde, então.